วันนี้อยากจะสอบถามหน่อยอะนะคะว่า คุณเองอะค่ะ หาความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวยังไงบ้างเหรอคะ?
อ๋อ ถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่า เหมือนเราเนี่ยผ่านการหาความสมดุลตรงเนี้ยมาจริง ๆ เลยนะครับ ช่วงหนึ่งของชีวิตก็เรียกได้ว่าเคยไปทำงานในหลาย ๆ ที่เนาะ ก็ เอ่อ บาง หลาย ๆ ที่เราก็รู้สึกว่า เอ๊ การสมดุลการทำงานมัน มันไม่ค่อยดีเลยเนาะ ป อย่างเช่นว่า เลิกงานก็จริงนะครับ แต่ว่าถึงเวลาเลิกงานแล้วเนี่ย ก็บางทีก็ต้องยังต้องทำงานต่อ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราก็มองว่าไม่สมดุล ซึ่ง เอ่อ สิ่งที่เราตัดสินใจทำเนี่ยก็เรียกได้ว่า อาจจะต้องลาออก อะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็หางานใหม่ แต่ว่าตอนเนี้ยเราเรียกได้ว่าเจอแล้วนะครับ ก็เจองานที่เรียกได้ว่าเป็น Freelance เนาะ แล้วก็ทำให้เราเนี่ยครับมีการปรับสมดุล โดยเฉพาะในเรื่องของเวลากับชีวิตส่วนตัวเนี่ยครับ ได้ดีมากขึ้นมาก ๆ เลยครับ
อืม เหรอคะ งั้นขออนุญาตสอบถามไปที่งานเก่าก่อนได้ไหมเอ่ย ที่คุณบอกว่าพอทำงานเก่าแล้วอะคุณไม่สามารถ อ่า สมดุลได้เลยระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวอะค่ะ อยากให้เล่ารายละเอียดตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
ครับ อืม ได้เลยครับ ก็เรียกได้ว่า เอ่อ เป็นงานที่มัน มันเริ่มจากการที่เหมือนเราก็เป็นเด็กเนาะ เพิ่งเรียนจบใหม่ อะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็ "เอ๊ะ! หางานตรงไหนดี?" เราก็เน้นความสะดวกแล้วกัน แล้วก็เลือกงานที่บริษัทอยู่ไม่ไกลบ้านมาก แบบเนี้ยนะครับ ก็ได้ไปเป็น อ่า เซลส์นะครับขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง แบบเนี้ยนะครับ ก็งานส่วนใหญ่หลัก ๆ เลยเนาะ ก็จะต้องคุยกับลูกค้า แบบเนี้ยครับ เพื่อยอดขาย แล้วก็ เอ่อ เราเนี่ยจะมีการได้รับ ตัวเลขที่เป็นแบบว่าเป้าที่เราจะต้องทำให้ได้ในแต่ละเดือน อย่างเงี้ยครับ ทุก ๆ เดือนก็เรียกได้ว่า ทำไปด้วยความกดดันเนาะ เพราะว่าบริษัทก็คาดหวังว่าเราเนี่ย จะต้องทำให้ได้ตามที่เขาคาดหวัง แล้วก็ เอ่อ มันกลายเป็นว่าเราก็ต้องคุยกับคนหลายคนด้วยนะครับ ก็คือลูกค้า อะไรเงี้ย แล้วก็ต้องพยายามที่จะปิดการขายให้ได้ ปิดยอดให้ได้ ก็เรียกได้ว่า เหมือนมันเหนื่อยอะเนาะ คือช่วงแรก ๆ ทำก็อาจจะพอทนได้ หลัง ๆ ก็เหนื่อยมาก ๆ เหนื่อยมาก ๆ ก็พยัม พยายามอดทนจนถึงจุดที่เรารู้สึกว่า เอ๊ะ มันน่าจะเกินคำว่าอดทนไปแล้วนะครับ เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ย ทางบริษัทเองเขาก็จะมีการขอความร่วมมืออะเนาะ ให้เราอะครับมีการคุย LINE กับลูกค้า ตอบ LINE กับคุณลูกค้าหลังเวลาเลิกงาน อย่างเช่น 19:00 20:00 21:00 อะไรอย่างเงี้ย หรือแม้ ส สี่ทุ่มก็ตามนะครับ บางทีลูกค้าก็ไม่รู้มาว่างอะไรตอนนี้นะ อยากจะถามเรื่องงานเรื่อง อะไรตอนนี้ อยากจะมาขอราคา ไปเสนอราคาอะไรช่วง 22:00 อะไรแบบเนี้ยนะครับ เราก็ต้องคุยเนาะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่า เวลาส่วนตัวมันไม่ค่อยมี ความสมดุลอะไรก็ไม่ได้ ชีวิตส่วนตัวโดนแทรกแซงกับเรื่องงานไปหมดเลยครับ อืม
ค่ะ ค่ะ อือ อืม ค่ะ ค่ะ อืม เข้าใจ เลยเนาะ มันก็น่าจะอยู่ที่เวลาแหละ ใช่ไหมคะ เพราะว่าพอ พอได้ฟังอย่างงี้แล้วอะค่ะ คือถ้าเป็นงานเหมือนการทำงานปกติเนี่ย ก็น่าจะพอเข้าใจได้เนาะ แต่พอคุณบอกว่า เออ ทางหน่วยงานเขาก็ขอความร่วมมือว่า จะต้อง ค ตอบแชทลูกค้า 20:00-21:00 22:00 อย่างเงี้ย แล้วก็ต้องส่งใบเสนอลูกค้าช่วงนั้นด้วยอะค่ะ ซึ่งอันเนี้ยมันก็ดู เออ มันก็ดูมากินเวลาส่วนตัวของเราจริง ๆ ด้วยนั่นแหละเนาะ โอ้ อันนี้เข้าใจมาก ๆ เลยค่ะ แล้วพอเรา อ่า ทำงานเนี้ยค่ะ ระยะหนึ่งเนาะคะ อ่า ตอนที่เราตัดสินใจว่า เราจะลาออกเนี่ยค่ะ ใช้เวลาการตัดสินใจนานไหมอะคะ?
เออ ใช่ครับ อืม ๆ นานครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นปีเหมือนกันนะ เพราะว่าก็ต้องบอกว่า เอ่อ อ จริง ๆ ต้องบอกว่าเราทำงานที่นี่ 10 ปีเลยนะครับ แต่ว่ารู้สึก เริ่มรู้สึกไม่ใช่เนี่ยตั้งแต่ปีที่ 5 แล้วเนาะ แต่ว่ามันก็จะมีคำคำหนึ่งอะนะครับที่อาจจะมีผู้ใหญ่หลาย ๆ คนชอบบอกว่า "เด็กสมัยนี้ทำงานไม่มีความอดทน" อะไรแบบนี้นะครับ ในยุคนั้นเนาะ มันก็เลยทำให้เราแบบว่า เอ๊ะ หรือว่าเรารู้สึกอย่างเงี้ยเราไม่อดทนหรือเปล่า อย่างเงี้ยเนาะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึก อ่า ก็ต้องสู้ ก็ต้องทนต่อไป อะไรแบบนี้นะครับ ก็ทนจนเรารู้สึกว่า "เอ๊ะ มันไม่ไหวอะ แล้วก็มันไม่รู้ว่า คือถ้าเราอดทนอย่างมีความหวังว่าอนาคตมันจะดีขึ้น บริษัทอาจจะไม่ขอความร่วมมือ หรือ อ่า น่าจะเปลี่ยนนโยบาย อะไรอย่างเงี้ย มันน่าจะโอเค" แต่ว่าทีนี้คือเรา เราไม่ได้อยู่เพื่อความหวังแบบนั้นครับ มันอยู่แบบทน ทนอยู่ไปใน ในแต่ละวัน แบบนี้เนาะ แล้วก็เราอาจจะมีการมองด้วยนะครับว่า เอ่อ ระยะยาวก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วทางตัวบริษัท แบบนี้ สิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือต้องเปลี่ยนตัวเองเนี่ยแหละครับ ก็เลยแบบ เอ๊ะ ตัดสินใจออกดีกว่า แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ เพราะว่าบริษัทนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราเลือกเพราะใกล้บ้าน ก็ใกล้บ้านจริง ๆ นะครับ เดินทางสะดวก 5 นาที อะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็ในส่วนของข้อดีเขาก็มีนะ ก็คือพวก เอ่อ สวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยครับดี ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน เข้าเอกชน เบิกได้หมดเลยเนาะ แล้วก็เป็นยอดเงิน วงเงินที่เขาให้แต่ละปีก็สูงด้วย อันเนี้ยมันก็เหมือนแบบว่าทุ่นเรื่องค่าใช้จ่ายเราไปได้เยอะเวลาเราเจ็บป่วย หรือว่าอยากจะไปทำฟัน อะไรแบบเนี้ยครับ แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่ามัน มันไม่สมดุลจริง ๆ อะ ชีวิตเรามันเหมือนจะพังแล้ว แบบเนี้ยครับ เราก็เลย อา ต้องตัดสินใจ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อืม อืม เข้าใจเลยเนาะ แล้วก็ฟังดูแล้วมันก็กดดันจริง ๆ ด้วยแหละค่ะเนาะ เราอาจจะต้องการเวลาที่มันไม่กระทบกับเวลาส่วนตัวของเราบ้างอะเนาะ อยากจะแบบ เวลาพักผ่อนของเรา อะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติเนาะ สมมุติว่าในตอนที่เราทำงานอยู่ ตอนนั้นเราไม่ได้ทำงานอยู่ในแผนกของเซลส์ล่ะคะ ไม่ได้ทำงานอยู่ในแผนกขาย อย่างเงี้ย เป็นแผนกอื่น ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ น่ะค่ะ คิดว่า เอ่อ การทำงานน่ะค่ะมัน มันจะมีผลกระทบน้อยลงกว่านี้ไหมอะคะ?
อืม ครับ อ๋อ คิดว่าทุกวันนี้ก็น่าจะยังอยู่ที่นั่นนะครับ ยังไม่ได้ออกเนาะ เพราะว่าก็ต้องบอกว่า มีแต่ เอ่อ แผนกเซลส์เนี่ยแหละนะครับที่จะต้อง เอ่อ ติดต่อกับลูกค้าเนาะ แล้วก็เป็นแผนกที่ถูกคาดหวังอะนะครับว่า ต้องทำยอดให้ได้ อะไรแบบเนี้ย ถ้าแผนกพวกงานหลังบ้าน หรืออะไรอื่น ๆ เนี้ยครับ ก็เรียกได้ว่าหมดเวลางานปุ๊บเขาก็จะไปเฮฮาปาร์ตี้ สังสรรค์อะไรก็คือเรื่องของเขาเลยนะครับ แต่ว่าก็จะมีเซลส์เนี่ยแหละที่จะปวดหัวนิดหนึ่ง มีการคุยงานหลังเลิกงานเนี่ยบ่อยมากเลย เอ่อ ท คุยทั้งกับลูกค้า ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะ คุยทั้งกับทีมเอง เพราะบางทีลูกค้า ความต้องการของลูกค้ามันยังอยู่ มันมีการแบบว่าอยากได้โน่นนี่ แล้วก็ต้องมีการคุยกับทีม คุยกับหัวหน้าอีกว่า ลูกค้าอยากได้อันนี้อันนั้น อะไรแบบเนี้ยครับ มันทำให้การทำงานน่ะมัน มันเหมือนยืดยาว แล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุด อันเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่า เราจำอารมณ์ได้เลยนะครับว่าก่อนนอนเนี่ย นอนดึกแล้วเนาะเพราะตอบ LINE ลูกค้า แต่ก่อนนอนนะครับ จะปิดไฟนอน ปิดไฟแล้วแหละ
ค่ะ อืม อ๋อ อืม ค่ะ อือ อืม ค่ะ
แต่ก่อนจะปิดเน็ตโทรศัพท์ ต้องเช็ก LINE ดูก่อนนะครับว่า มีลูกค้าท่านไหนไหมที่เราเนี่ย เอ่อ ยังไม่ได้ตอบ หรือว่าเขาอาจจะส่ง LINE มาแล้วเราไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนหรือเปล่า? คือเราต้องไล่ตอบให้ครบเลยเนาะ คือต้องแคร์ลูกค้านะครับแล้วก็เราถึงจะนอนได้ แล้วก็นอนนะครับตื่นขึ้นมาสิ่งแรกต้องทำ เปิดเน็ตโทรศัพท์ แล้วก็ดู LINE เนี่ยนะครับว่า ช่วงที่เรานอนมีลูกค้าท่านไหนสอบถามอะไรหรือเปล่า? เกี่ยวกับลูก ค เรื่องสินค้านู่นนี่นั่น หรือว่ามีแชตอะไรที่คุยค้างไว้ แล้วลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือเปล่า? ก็ต้องรีบเช็กนะครับก่อนที่จะเบื่อไปล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำเนาะ คือมันกลายเป็นว่าทำแบบเนี้ยนาน ๆ น่ะครับ มัน มัน มันรู้สึกว่ามัน เบิร์นเอาต์ เนาะ แล้วก็ชีวิตอะมัน มันกลายเป็นงานหมดเลย อย่างเงี้ยครับ นอกจากเวลานอน ตื่นมาก็งาน ก่อนนอนก็ต้องงาน แบบเนี้ยอะครับ อือ
ค่ะ อ อืม ค่ะ อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ พอได้ยินอย่างงี้ก็แบบ เนาะ ฟังแล้วอะกดดันแทนคุณไปเลยนะเนี่ย นะคะ มันเป็นงานที่กดดันมาก ๆ จริง ๆ อะ แล้วพอฟังก็คือไม่มีเวลาเป็น เป็นส่วนตัวของเราเลยอะค่ะ เนาะ แล้วอย่างงี้ค่ะ เมื่อสักครู่อะ พอบอกว่าพอออกจากที่นี่มา ใช่ไหมคะ แล้วก็ได้งานใหม่ ซึ่งอันเนี้ยตอบโจทย์แล้วสำหรับการที่จะสามารถทำให้ตัวเองสมดุลได้เลยระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวน่ะค่ะ มันคืองานประเภทไหนเหรอคะ?
อืม ใช่ครับ ครับ อา มันคืองาน Freelance น่ะนะครับ ก็คือกลายเป็นว่า เอ่อ เหมือนต้องบอกว่า 10 ปีที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย เรา เราโหยหาคำว่าอิสระมากเลยเนาะ เพราะมันไม่มี ใช่ไหมครับ เรื่องเวลาส่วนตัว อยากจะมีเวลาไปเที่ยวบ้าง ก็ไม่ค่อยได้ไป แบบเนี้ยนะครับ ก็เลยตัดสินใจว่า อะ อาชีพการเป็น Freelance น่าจะเหมาะนะ เพราะว่า มันเติมเต็มในสิ่งที่เราอยากได้จริง ๆ คือคำว่าอิสระอะนะครับ ก็เลยลองศึกษาดูว่า อาชีพนี้มันเป็นประมาณไหน? ทำงานยังไง? ความมั่นคงมัน มัน มันคงเทียบไม่ได้เนาะ แต่ว่ามันพอไปได้หรือเปล่าล่ะ? อะไรแบบเนี้ยเนาะ ก็มาคิดสะระตะกับตัวเองนะครับ ถามตัวเองอยู่ เรียกได้ว่าเป็นปีเลยนะ กว่าจะฟันธงได้ว่า อืม อะ โอเค ฉันจะออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้ว ฉันจะ เอ่อ ไปสู่ชีวิตใหม่ แล้วก็เรียกได้ว่า เหมือนเริ่มต้นจาก 0 จริง ๆ อะเนาะ เพราะว่ามัน มันแทบจะไม่ได้ใช้ทักษะเดิม เก่า ๆ ที่เราเคยทำงานมาเลยอะครับ อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ คืออยากทราบว่า ตอนนั้นน่ะค่ะ คือเราทำ Freelance ควบคู่ไปกับงานประจำด้วยไหมเอ่ย? แล้วเราก็ค่อยตัดสินใจออกอีกทีหนึ่ง อย่างนั้นไหมอะคะ?
อืม มีแค่แบบว่า ช่วงก่อนออกประมาณ 2 เดือนน่ะนะครับ แล้วก็เหมือนมีการไปชิมลางเนาะ ทำ Freelance ดูก่อนว่า เออ พอรอดไหม? ทำแล้วก็ถามตัวเองแบบไม่ลำเอียงนะครับว่า โอเคเปล่า ชอบไหม ไหวไหม? แล้วถ้าจะต้องลาออก แล้วไปทำแบบเนี้ยทั้งวันน่ะ ทำไหวเปล่า? อะไรแบบเนี้ยเนาะ ก็ เอ่อ เรียกได้ว่า อาจจะไม่ได้ทำโชกโชนมากนะครับ แกอาจจะแค่เหมือนได้ลองนิด ๆ อะไรแบบนี้อะเนาะ เพราะว่าก็ต้องบอกว่า เอ่อ ช่วง ช่วงที่เรายังไม่ได้มาเป็น Freelance เต็มตัวอะครับ ช่องทางในการหางาน หรือว่าอะไรต่าง ๆ เนี่ย เราก็ยังไม่รู้เยอะเนาะ เราก็ยังไม่รู้ว่า ความหลากหลายของงานมันจะไปกองอยู่ตรงไหน? แล้วผู้ว่าจ้างดี ๆ เขาจะชอบไปประกาศงานตรงไหน? อะไรแบบเนี้ยครับ ก็เลย เอ่อ มีโอกาสในการลองเล็กน้อย แต่ไม่นานครับ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ แล้วพอได้ลองแล้วรู้สึกเลยไหมคะว่าอันเนี้ยตอบโจทย์มาก ๆ?
โอ้ รู้สึกเลยนะครับ รู้สึกว่าอันเนี้ยให้อิสระเราจริง ๆ เลย คือ คือช่วงมีงาน ทำงานหนักก็คือหนักจริง ๆ นะครับ ซึ่ง ซึ่งเราโอเคนะ เรา เราไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สู้งาน เพราะว่าตอนทำงานประจำก็สู้มาตลอดนะครับ ก็รู้สึกว่าทำได้เลยงานหนัก ๆ แต่ว่ามัน มันมีความสุขอะสิครับ เพราะว่าเรารู้ว่าหลังจากการทำงานหนักเนี่ย เราอะจะมีเวลาในการพักแน่นอน แล้วก็เป็นเวลาพักที่เราอะกำหนดได้ด้วย มีความยืดหยุ่นด้วย อย่างเงี้ยครับ ซึ่งมัน เรามองถึงความแฟร์ มันแฟร์กว่างานประจำเนาะ เพราะว่าเหมือนงาน Freelance เนี่ยเราทำเยอะ เราก็ได้เยอะใช่ไหมครับ ช่วงที่เราเหนื่อย ๆ อยากพัก เราทำน้อยหน่อย เราก็ได้น้อย แบบเนี้ยเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นงานประจำ เป็นเซลส์เนี่ยครับ ต้องเร่ง เร่งทำยอดตลอด เร่งตลอดเลย อย่างเงี้ยครับ ก็เรียกได้ว่าเร่งให้เหนื่อยแทบตายแค่ไหน วันนี้เร่งเหนื่อยมาก ๆ พรุ่งนี้ก็ต้องเร่งเหมือนเดิม อย่างเงี้ยครับ มันไม่มีช่วงที่ได้ให้เราหายใจเนาะ มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเหนื่อยแบบไม่ได้หายใจ กับเหนื่อยแต่รู้ว่าเดี๋ยวอีกฮึดหนึ่งจะได้หายใจโล่ง ๆ แล้ว แบบเนี้ยก็ต่างกันเยอะเลยครับ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา โอเค พอฟังอย่างงี้รู้สึกว่า เอ่อ คุณมีความพอใจกับงาน Freelance พอสมควรเนาะ งั้นอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะขอเทคนิควิธีการนิดหนึ่งว่าเราจะทำงาน Freelance ยังไงดี เพื่อให้เรารู้สึกว่ามีวินัยกับตัวเองอะค่ะ เพราะว่าเหมือนที่คุณบอกเนาะ คือเราจะทำเมื่อไรก็ได้งานพวกนี้อะค่ะ แล้วเราทำมากเราก็จะได้มาก ทำน้อยเราก็ได้น้อย ถ้าไม่ทำเลยเราก็จะไม่ได้ในส่วนนั้นเนาะ อย่างเงี้ยเราจะ อ่า สร้างวินัยให้ตัวเองอะค่ะ เพื่อให้เราสามารถทำงาน แล้วก็ เขาเรียกไรนะ ให้มัน ให้มัน อ่า ได้เพียงพอด้วย แล้วก็ อ่า เราก็ยังมีเวลาว่างเพื่อผ่อนคลายได้ด้วยอะค่ะ? อืม
อ อืม ครับ อือ อืม ก็ เอ่อ ต้องบอกว่าเราอาจจะโชคดีเนาะ พิ ที่ว่าเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ต้องจ่ายทุกเดือนนะครับ หรือเรียกว่าหนี้นั่นเองนะครับ ก็ตรงเนี้ยเป็นแรงผลักดันเลยนะครับว่า อา เหมือน ด เหมือนเราก็จะรู้ว่า เอ่อ เหมือนหนี้ในแต่ละเดือนเราอะ เอ่อ ยอดแต่ละบิลรวมกันแล้วมันประมาณเท่าไร อะไรแบบนี้เนาะ มันก็เลยทำให้เราอะขี้เกียจไม่ได้นะครับ เรา เพราะว่าเรารู้เลยว่าเจ้าหนี้ เอ่อ ธนาคารต่าง ๆ เขาอาจจะรอเราอยู่นะ อะไรเงี้ย ฉะนั้นเราจะรู้ว่า อืม ช่วงเนี้ยราย รายรับเข้ามาประมาณเนี้ย เราจะต้องเร่งแล้ว อา อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าช่วงนี้ ช่วง 2 อาทิตย์แรกของเดือน อุ๊ย เราได้ไปเยอะแล้วจริง ๆ เราจะเอา จะพักก็ได้ อะไรแบบเนี้ย เราก็มองว่าทำเบา ๆ ดีกว่าช่วงนี้ อะไรเงี้ยครับ ก็เรียกได้ว่าเหมือนภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยแหละครับเป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้เราเนี่ย เอ่อ ทำงานเรื่อย ๆ แล้วก็ทำงานอย่าง อย่าง เอ่อ ไม่ได้ขี้เกียจมากจนเกินไปนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแปลกอย่างหนึ่งคือ คือมัน มันขี้เกียจตอนจะแบบเริ่มนะครับ แต่ว่าถ้าได้เริ่มแล้วอะเหมือนเครื่องติดแล้วอะครับ เป็นคนที่แบบทำไม่ ไม่ค่อยหยุดเนาะ ทำไม่ค่อยพัก จะทำยาว ๆ เลยนะครับ อาจจะติดนิสัยแหละจากการทำงานประจำ เหมือนแบบว่าพอทำปุ๊บก็อยากทำให้เสร็จ ทำให้จบ อะไรแบบเนี้ยครับ ซึ่งก็จริง ๆ ก็มองว่าอาจจะเป็นข้อดีก็ได้เนาะ จากการที่เราไปฝึกอยู่กับการเป็นเซลส์มา 10 ปี อย่างเงี้ยครับ ทำให้เรารู้ว่างานที่กดดันคืออะไร งานที่หนักคืออะไร ก็พอมองงาน Freelance เราก็รู้สึกว่า โอ้ มันเบากว่าเยอะนะ แล้วเราจะทิ้งงานที่เบา แล้วก็เงินดีแบบนี้ไปจริง ๆ เหรอ ด้วย แค่เพราะว่าเราขี้เกียจ ไรอย่างเงี้ยครับ บางทีก็มีการเตือนตัวเองในแบบนี้บ้าง อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ ดีจังเลยค่ะ ได้ฟังก็รู้สึกดีเลยนะคะ เพราะว่าคุณเองก็ คือก็ ก็มีจุดยืนของตัวเองค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันเนาะ จากที่เคยผ่านประสบการณ์การทำงานที่มันดูแบบอาจจะกินเวลาส่วนตัวไปเยอะพอสมควรเนาะ แล้วก็เป็น เป็นความกดดันเนาะในการทำงานมากพอสมควรด้วยเหมือนกันค่ะ พอสามารถหาอื่น ๆ ที่มันสามารถตอบโจทย์ตัวเองได้เนาะ ก็ อ่า ก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะคะ เพื่อให้ตัวเอง น่าจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น แล้วก็ไม่ต้องเครียดหรือว่ากดดันมาก ๆ เนาะ เหมือนตอนที่ทำงานประจำก็เป็นได้เนาะคะ ซึ่งอันนี้เป็น ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะ นะคะ มัน มัน อ่า การที่จะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลคนนั้นด้วยเนาะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาเล่าประสบการณ์ดี ๆ แบบนี้ให้กันฟังค่ะ
ครับ อืม ยินดีมาก ๆ เช่นกันครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ